C'est ça.
Elles vont comprendre ce que je veux dire, tout de suite, tu vois?
Ah, ouais, moi, c'est pareil. Moi, j'ai une pote avec qui je rigole bien bien, mais à côté de ça, il y a pas genre, heu, on peut je peux parler de tout. Non. Exemple, heu, elle, heu, si je lui fais, heu: «Oh, je pars avec un mec beau gosse», elle sera en mode, heu: «Ouais, cool».
Ouais. En mode sérieux.
Ouais, et ouais, elle serait pas en mode: «De quoi?», elle sera en mode, heu: «Ouais, dis-moi le jour où tu l'épouses, quoi», tu vois? Je fais wow, OK. <laughs> C'est ç c'est ça, c'est viens me parler quand c'est concret, quand c'est, heu, voilà, tu es tu te maries demain, quoi, c'est ça, et heu, et heu, c'est mais voilà.
Ah, ouais, d'accord. <laughs> Elle te recadre. <laughs> Ouais. Bah, en général, il y a beaucoup ça, c'est soit, c'est des gens qui vont vraiment t'écouter, t'épauler ou alors, des gens qui avec qui tu vas bien rigoler, mais d'avoir les 2, c'est pas si simple, hein?
Mmh. Ouais, d'avoir dans le combo de tout, c'est rare.
Ouais. Ouais, c'est très rare.
C'est très rare, mais heu, j'ai une pote, elle elle on rigole bien, on se comprend sur tout les aspects, mais je sais que des fois j'ai des délires, elle comprend pas, mais elle me connaît, donc elle elle va plus me elle comprend que je voilà, c'est ça, <chuckles> par procuration. Elle va plus me me tailler dans mon délire, mais c'est voilà quoi. C'est, on va dire du qua 90 %
OK, comprend, heu, par procuration, quoi. <chuckles> <chuckles>
tu vois?
OK, bon, c'est pas mal.